Ouais en fait, moi j'aimerais bien être par exemple testeur, heu, présenter des produits pour les marques, donc avoir du prêt de matériel et tu sais, heu, de fil en aiguille je sais qu'il y a certains testeurs, eux, qui font qui se font rémunérer pour leurs tests, tu vois?
Mmh mh. D'accord. OK.
L'idée c'est ça en fin de compte, c'est d'avoir, heu, des prêts de matériel, heu, et après bon bah la professionnalisation dedans aussi tu as bah tu as l'achat du matériel pour filmer. Heu, tout ça qui rentre en jeu, tu vois?
Oui. D'accord. J'ai du mal un peu à à me projeter parce que je ne connais pas ce ce sport là, mais heu
Donc Par exemple, tu as les caméras d'action. Hem. Je moi, j'ai une caméra d'action bah qui commence à montrer des signes de fatigue, donc il faudrait que j'ai une nouvelle caméra d'action avec une meilleure résolution. Tu as aussi les appareils, heu, photos, tu sais, pour filmer, heu, pour faire des interviews et cetera. Ce genre de choses, tu vois?
OK. OK. Ouais. C'est du matériel qui est assez coûteux, du coup?
Bah oui, ça.
Ouais, d'où l'importance, heu, des partenariats dont tu me parlais, heu, plus tôt. OK.
Exa tu as tout compris, mais tu vois? C'est en fait, heu, tout se contrebalance parce qu'il faut avoir assez d'abonnés en même temps. Tu vois? Toutes les marques sont pas, forcément, heu, d'accord.
Ouais, pour les partenariats. Tout dépend du profil en fait. OK, mais écoute, je comprends je comprends mieux.
Voilà. C'est ça. Et toi, du coup, c'est ton prochain projet, ça serait quoi?
Bah c'est mon voyage en décembre là déjà d'une part et puis je me projette déjà dans le prochain, heu, qui serait pourquoi pas faire le carnaval, heu, de Rio en février, mais bon. <chuckles> Mais heu, voilà, donc je t'en reparlerai, heu, d'ici là hein. En tout cas, j'étais contente, heu, bah d'avoir eu cet échange avec toi, très enrichissant et très intéressant.
Bah oui. D'accord. OK. Bah je te remercie moi aussi, à plus tard.